Как ты поддерживаешь старые дружбы на расстоянии?
А, знаешь, э, я, наверное, могу себя назвать экспертом в этом вопросе, вот, не побоюсь этого слова. <chuckles>
Эксперт в поддержании дружб на расстоянии? Неплохой навык! Так, ра поделись, пожалуйста.
Да да. <chuckles> Потому что я уже некоторые дружбы поддерживаю, наверное, лет 25. <chuckles>
Ого, ничего себе! Да, это долгий срок!
Да, хм, хм, есть такое. Э, ну, э, собственно, началось всё со школы а, потому что, а, у нас в лицее был очень дружный класс, а, и это был физико-математический лицей, знаешь, где, э, все такие, м, были нацелены на учебу, и да, да. Да. Эм, дружили, а потом, э, наш класс быстро разлетелся не только по стране, а вообще по миру. Ам.
Мгм, мгм. Мгм. Сфокусированные, да, наверно, на учебе. Мгм. Ого, даже так! Мгм.
Да да да. У меня окла одноклассники, собственно, от Америки до Японии. Да? <chuckles> Э, вот, везде работают профессорами в университетах или в больших компаниях.
О, неплохая карьера! Слушай, здорово! Ага. Так.
Вот. И знаешь, мы все равно, а, как-то вот, эм, находились на связи, когда оказывались в родном городе, так всегда пересекались, перезванивались. А потом, как, э, вот активно в нашу жизнь вошли мессенджеры, э, собственно, мы создали общий чат
Мгм мгм.
э, добавили туда, ну, практически всех, да да, всех, кого могли, и теперь этот чат активно живет. А, каждый раз, когда кто-то офлайн пересекается, ну, например, ездил на конференцию, да, в какой-то город, а там кто-то живет, он, знаешь, взрывается там фоточками, <chuckles> м, и все обсуждают, э, болтают. Э, ну и, конечно, поздравляют друг друга с днем рождения, договариваются о встречах, кто оказывается вместе в каком-то городе. В общем, м, это действительно дружба, вот, живет уже много-много лет.
Вс всех, кого могли, да, наверно? Мгм мгм. О, здорово! Слушай. Мгм. Мгм мгм. Слушай, здорово, и что она прошла время и наконец-то, как это, дожила до того момента, когда появились способы, когда это поддержать, ну, стало легче. А вот е е есть, кстати, вот какие-то способы, которые, наоборот, не работают? Вот мессенджеры, получается, работают, а что-то не работа
Да да! Мгм. А, способы, которые не работают? Хм. М, даже не знаю, у меня как-то
Ну, не знаю там, вы, например, начали в "Одноклассниках", может быть там, общаться, к примеру, и оказалось, что эта соцсеть, там, для вас не подходит. Вот, может быть, что-то такое?
Ага. М, да, понимаю. Эм, знаешь, вот, честно говоря, я не пользовалась никогда российскими соцсетями, эм, и поэтому, а, там у меня опыта мало. А, мы вот, например, э
М.
Не, правда, вот. Я скорее сосредоточена как-то, у меня мозг, работая с работает так, причем во всех сферах жизни, он фокусируется на том, что работает. И поэтому, вишь, я зависаю на твоем вопросе. <chuckles> Да! Честное слово. <chuckles>
А, понятно, то есть ты всё, что не работает, ты з з забываешь, да? Ага, слушай, ну, здорово, здорово, пр всё правильно, надо, как это, а, надо думать о том, что эффективно, а не о том, что неэффективно. А может быть, у тя есть, слушай, какие-то конкретные ритуалы или, м, вот привычки, которые помогают дружбе не остыть? Вот ты вот, э, упомянула вот этот чат, где вы с одноклассником создали, что вы там фотографии периодически постите, ещё что-то. Может быть, ещё что-то помогает?
<chuckles> Мгм. Да да. Мгм. Слушай, да, есть, конечно. А, во-первых, у меня есть, а, э, подруга со студенческих времен, которая живет в моём городе, а, и с которой мы тоже продолжаем а, моем родном городе, да, а, с которой мы продолжаем дружить. Или, например, ещё 2 подруги с там, со старых работ, да, с которыми мы тоже продолжаем дружить. А, знаешь, что, какие у нас есть ритуалы? А, ну, во-первых, мы, ам, созваниваемся, а, где-то не реже, наверное, м, 1 или, э, раз в месяц или в 2.
Мгм, мгм. Расскажи, да. Мгм, прям вот эта полноценная такое видеоконференция, да, там, или аудио? Ага.
А. Да, это может быть видеоконференция. Иногда она может быть без видео, да, ну, например, через там WhatsApp или Telegram, то есть не включая видео. Но, ты знаешь, мы прям вот как хороший разговор на кухне. Э, и причем де это действительно так, да. Я обычно уча устраиваюсь, там, с чашкой чая, да, с чем-нибудь вкусненьким. И ты прям вот разговариваешь за жизнь, обсуждаешь всё, что важно. Не просто как-то поверхностно обмениваешься новостями, а вот, э, вот как как если бы ты с этой подружкой сидела на кухне, да, и разговаривала в реале.
Мгм, мгм. Ну, то есть по сути, то есть, э, э, это т тот же самый, вот как ты говоришь, полноценное, там, общение, да, то есть это как будто вы были бы рядом, но вас разделяют, там, километры или что-то ещё. О, слушай, здорово. А может быть, ну вот пр и вот ты ещё упомянула, что вы это делаете, ну, относительно часто, да, то есть регулярно это получается?
Да. Мгм, мгм. Да, мне мгм. Да, потому что мне кажется, это очень важно не терять, а, вот, э, ну знаешь, как-то, линию жизни друг друга. А, это не то чтобы у нас прям вот, знаешь, железное правило, а, всё бывает, да, ты, ну, какие-то могут быть там командировки, поездки, закрутился, э, ну, окей, пусть там 3 месяца пройдёт, но мы всё равно соскучимся и, э, помчимся звонить, да, друг другу.
Мгм, мгм. Ой, слушай, ну здорово, что вы это через года это всё проносите и можете вот как-то прям приоритеты расставлять, чтобы помнить друг о друге. А вообще вот, кстати, как ты вот эти вот вопросы времени, у вас же наверняка ещё какие-нибудь разницы во времени или, может быть, приоритетов, вот как ты их устанавливаешь? Ну, то есть у тя там есть семья, работа, жизнь, у этого человека тоже наверняка есть семья, работа и жизнь. И как вот вы находите время и место, чтобы всё-таки продолжать друг друга поддерживать и друг с другом разговаривать?
Мгм. Да. Мгм. О, знаешь, ну, вот ровно так же, как я это делаю с подругами, которые оффлайн. А, тут же всё дело в желании, да, и и в намерении. Если оно у тебя есть, и если оно обоюдное, да, с 2 сторон, а, то, конечно, вы уж найдёте, знаешь, в месяц вечерочек или в 2 тем более, а, чтобы, так сказать, посидеть друг с дружкой и получить удовольствие. А, иногда мы вообще устраиваем, а, не только там вдвоём созда созваниваемся, а можем позвать там кого-то третьего и устроить уже, знаешь, тогда обычно с видео и с вином, <chuckles> и закусками. Да. То есть мы такие усаживаемся, да, и у нас такая вечеринка, <chuckles> да. Ам, ты знаешь, кстати, откуда это пошло?
Мгм, мгм. Мгм. Так так так, мгм. Ого, даже так, здорово слышать такое, как это, вечеринка на расстоянии, да? Слушай, а вам здесь мгм. Да, расскажи, пожалуйста.
А, это просто мы не очень давно такое придумали. По факту это пошло с пандемии, <chuckles> когда, э, многие сидели, м, ну, запертые по домам, да, в разных странах были разные политики. А, ну вот, э, мы как-то многие оказались в странах с жёсткой политикой и сидели по домам. И что делать? Вот мы созванивались, поддерживали друг друга, и у нас вошли в обычай вот такие, э, вечера, так сказать, с винцом, закусками. И с их стороны семья собирается, с нашей стороны семья, и мы такие общаемся. И вот с тех пор мы начали периодически вот так созваниваться.
Мгм, мгм. Мгм. Слушай, ну здорово! Звучит, что вы на самом деле, получается, с разными людьми разные это способы коммуницировать используете. Слушай, а вот здесь тебе, вот ну вот такие вот созвоны там, условно, там с вином или на кухне- это ж наверняка там не не короткие посиделки. А у вас есть разница во времени? Вот если она есть, то вот эту проблему вот вы как решаете?
Мгм. Да. А, смотри, с эм, вот с этими подругами у меня разница не очень большая, она 2 часа. А, и ну тут не так сложно подстроиться, да? А вот другая моя подруга, она живёт на расстоянии э, 6, а иногда 7 часов от меня, да, в зависимости от Да.
Мгм. Ну да-да-да. Ага. Это уже достаточно мно у кого-то утро, у кого-то уже вечер почти.
Абсолютно верно. А, ну, и в какой-то степени нам повезло в том, что она является такой совой, а, и очень часто она сама нас. То есть я всегда, знаешь, когда, ам, у у человека, ну человеку более сложно по каким-то причинам выкроить время, да, для встречи со мной. Ну, может быть там, у него больше детей, да, больше занятость, м, там д другое, да, часовой пояс. Я обычно, а, отдаю выбор на ту сторону. Я говорю: "Выбери, пожалуйста, когда тебе удобно, а я подстроюсь".
Мгм. Мгм. Ну да, там работа, может быть ещё что-то. Мгм. Мгм.
А, вот. Э, и, э, Маринка часто выбирает время там в свою полночь, э, когда у неё уже все домашние спят, а ей спокойно, отлично посидеть до 2 часов ночи, <chuckles> а то и до 3, знаешь, э, болтая с нами. <chuckles>
Мгм. Ну, то есть ты, получается, а, даешь возможность человеку, у которого там сложно с графиком или с чем-то еще, возможность как раз вот найти вот это вот время, чтобы полноценно пообщаться. Слушай, ну это вообще очень здорово! Я кт поздравляю тебя, что те удается находить вот это вот всё, и минутки, и так интересно практиковать, получается, с разными людьми разные способы коммуникации, которые для них, ну, наверно, более подходящие. А скажи, а бывали ли вот моменты, когда вы всё равно с кем-то отдалялись? И вот в этих ситуациях вообще как понять, на твой взгляд, вот стоит ли за эту дружбу бороться или просто принять, что там, ну, время, там еще что-то, люди меняются, всеми Да да да да. Мгм.
Да. Мгм мгм. <chuckles> Мгм. Мгм, да, пути разошлись, да. <chuckles> А, да, ты знаешь, у меня такое было, а, с несколькими, м, девушками, с которыми мы, а, хорошо вот сдружились на работе. И какое-то время действительно прям вот несколько лет после этого, а, хорошо общались, э, даже встречались в оффлайне, а, где-то пересекаясь в путешествиях, да, где-то там в родных городах. Ам. Потом как-то эти контакты стали реже. Потом ты ловишь себя на том, что ты, например, написал, а человек очень долго отвечает. М, я вообще никогда не жду немедленного ответа, да. Я понимаю, что коммуникация- она асинхронная в менеджерах. А, но если мне ответят даже через 2 дня, мне абсолютно окей. М, но если тебя игнорируют месяц, это уже, да, какой-то звоночек.
Мгм. Мгм мгм. Мгм мгм. Мгм.
Вот.
Мгм. Ну, то есть ты, а, п с одной стороны понимаешь, что люди могут отвечать, э, редко, с другой стороны, вот если человек, получается, редко отвечает, ты будешь как-то, ну, более активна? Или ты, наоборот, отступишь и вот скажешь, что это всё-таки, ну, время, так получилось?
Мгм. А знаешь, я предприму пару попыток, а, чтобы просто понять: я, м это я угодила в какой-то момент, когда человек, ну, реально занят, да, или у него что-то там происходит в жизни, ну, ему не до меня. Такое же тоже может быть. А. Вот. Э, и если я пойму, что, скорее всего, ну, как-то у него интерес, так сказать, увял ко мне, <chuckles> да, и к нашей дружбе, и, м, больше он не готов вкладываться, то это тоже окей, я считаю. А, яй Ну, я погрущу, может быть, да, по этому поводу, но я не буду это пытаться как-то форсировать, э, а, там эту дохлую лошадь пытаться заставить скакать. Нет.
Мгм мгм. Конечно. Мгм, ну, то есть ты примешь и там пойдешь, э, может быть, искать кого-то другого или какие-то другие, да, мосты на налаживать. Слушай, ну здорово! А вот скажи, а вот с родственниками ты тоже такие же способы используешь или какие-то какой-то у тебя другой к ним подход?
Мгм. Да да да, дальше. А, с родственниками- это, знаешь, зависит от того, на самом деле, насколько мы близки и, ну, и как мы тоже общаемся. А, есть те, с которыми мы вот, ну, просто как-то формально контактируем на, не знаю, какие-то праздники, да. Э, есть там любимые сестра и брат, с которыми мы довольно часто, э, там, переписываемся, созваниваемся в разных мессенджерах, а, видимся, да, и ездим друг к другу в гости. А, вот. И есть родители, которые в целом, а, знаешь, с трудом, но освоили новые технологии. <chuckles> Да. Да-да-да. <chuckles>
Мгм, мгм. Ага, то есть смогли, да, всё-таки, чтобы поддерживать, да, наверное, вот это вот отношение? Мгм, мгм.
Смогли и, ну, и соответственно мы, э, регулярно созваниваемся там в "Ватсапе" или "Телеграме". Э, шлё я шлю им какие-то интересные фоточки проиллюстрировать какие-то там моменты из нашей жизни, а, чтобы вот они, знаешь, так, э, ну знали, что мы о них помним, э, и как-то скрасить их день. <chuckles>
Мгм. Мгм. Слушай, интересно. А вообще вот, на твой взгляд, вот такое вот э, эт это же получается, чтобы поддерживать такую дружбу, то в основном всё-таки используется онлайн-общение, да? Ну, вот, потому что люди, наверное, на расстоянии находятся. Вот, э, для тебя онлайн-общение, оно такое же, как оффлайн, или оно, может быть, другое? <chuckles>
Да. А, знаешь, для меня, наверно, оно такое же. А, то есть оно тоже требует усилий и достаточно много. А, ты также здесь можешь быть искренен, а может быть неискренен. Э, и, ну, в общем, во многом, да, оно такое же. Конечно, м, я-то очень люблю ощутить, знаешь, тепло, так, присутствие человека рядом с собой, да. Да-да, а, обнять. Я вообще очень тактильный человек, а, поэтому это очень классно, когда это получается, а, но если это не получается, то я с большой благодарностью и радостью, так сказать, поддерживаю онлайн-общение. <chuckles>
Мгм-мгм. Обнять кого-то, наверно, да? <chuckles> Мгм. Мгм. Ну, то есть на самом деле вот эти новые способы, они тебе в большей степени помогли, да, чтобы ш кого-то найти и дальше поддерживать с ним дружбу.
Да да да. Я вот, э, поэтому я никогда не, э, хулю, <chuckles> э, соцсети и, наоборот, благодарна им.
<chuckles> Мгм. Слушай, ну, здорово, что у тебя всё это получается. Спасибо большое за твой опыт и за то, что ты им поделилась. И всего доброго!
Да, спасибо за вопросы и беседу. Пока.